हाँ, मैंने जो आपको बताएँ हैं ना, दरअसल मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं मेरे दिल से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं ना, मैं उनको चाहती हूँ कि वो तो मुझे दिख जाए, मैं तो कभी-कभी सर्च भी करती हूँ कि शायद कहीं मिल जाएँ। मुझे विक्की वाला सीरियल मिल गया था, जीनी वाला मैंने ढूँढ़ा नहीं, अलादीन का तो फ़िल्म ही आ गई थी फिर बाद में, ठीक है? इसके अलावा एक डेक्सटर्स लैब वो शायद नहीं मिलेगा अपने को पूरा पुराना वाला और शकालका बूम-बूम ये सब अ, शोज़ हुआ करते थे, मालगुड़ी डेज़ और
हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। मालगुड़ी डेज़ तो अलग ही चीज़ थी, बिल्कुल ही सच में। जी, जी, बहुत ही
हाँ। एक आता था अम, अ, इ इरफ़ान खान उसको होस्ट किया करते थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो थोड़ा-सा रूहानी सीरियल था, मतलब हॉरिबल था वो थोड़ा-सा और उसमें सत्य घटनाएँ बताई जाती थी, नाटकीय रूपांतरण में। और वो सच मतलब जो भी लेखक था ना उसका वो उसने सच ही लिखा था मतलब उसने कहीं-कहीं वो घूमने गया होगा अलग-अलग जगह पे, उसके पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ थी, जो कहीं न कहीं कि सत्य कथाएँ थी, वो वो दिखाता मानो या ना मानो, याद आ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
मानो या ना मानो हाँ मानो या ना मानो, बहुत ही एक अ, दिलचस्प था हालाँकि डर भी लगा करता था देखने पर लेकिन काफ़ी हाँ, मानो या ना मानो बहुत सत्य घटनाओं पर आधारित बताया जाता था उसको, हालाँकि अ, जो नाम वग़ैरह है, वो बदल दिए जाते थे लेकिन सत्य घटनाओं पर आधारित था वो। हाँ, वो भी तो काफ़ी मतलब कहा जा सकता है अ, रोमांचक था, डर भी लगता था लेकिन देखना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। जी।
वो तो। ए हाँ, एक शरारत आता था आपको याद होगा शर र र र रारत। <laughs> श्रुति सिंह थी उसमें, श्रुति सि
<laughs> एक शरारत था। एक रोड़ रनर अ, आता था, वो एक जो रोड़ रनर अ अ, पँछी होता है, वो दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, करररर करके फिर वो रुक जाता है, एक जगह से फिर कुछ होता है, फिर दौड़ लगाता है फिर करररर करके वो रुक जाता है। वो भी बहुत हाँ वो मिस्टर बीन को कौन भूल सकता है, मिस्टर बीन बहुत ही ज़्यादा मतलब अ, कॉमेडी शो की अगर बात की जाए, तो वो हाँ, बहुत आता है। तो एक जी लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद में एनिमेटेड बनने लग गईं थी कार्टून फ़िल्म्स, तो आपका क्या कहना है कि एक जो जो वही ओरिजिनल अ अ, जो शोज़ हुआ करते थे, वो और एक एनिमेटेड जो सीरीज़ आने लग गई उन शो की, आपको लगता है ये सही था या आपको वो भी पसंद आईं थी?
हाँ। अ <laughs> <laughs> हुँ, हुँ। हुँ। मिस्टर बीन, हाँ। वो भी

दूसरा हम बोले तो अम, अरे! क्या नाम था उसका। वो भी वैसे था द मास्क द मास्क देखा है आपने?
अ, शायद नहीं, या याद नहीं।
द मास्क भी ऐसा ही कोई कैरेक्टर था, बस उसमें ये था कि मुकुट पहनना पड़ता था, मास्क पहनना पड़ता था। तो वो व्यक्ति भी इतना ज़्यादा कॉमेडी करता था। हालाँकि वो चीज़ों को सँभाल लेता था लेकिन उसका एक व्यक्तित्व था कि उसको हर चीज़ में अ, मज़ाक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए और वो भी जादू कर लेता था। मतलब मिलता-जुलता ही था एक तरीके से कह सकते हैं। और अगर मैं तीसरे की बात करूँ ना तो पता है तीसरे में मैं पता नहीं कैसे चुनूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन है बहुत सारे। तो मुझे ना एक जीनी एक और आती थी जिसमें ना आँखें मीचती थी वो हाथ को आगे करके और वो कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकती थी। म मान लीजिए कि फीमेल थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और हाँ, एक और विक्की का कैरेक्टर था वो रोबोट थी, मतलब रोबोट बनी थी वो उसमें। हालाँकि ये इंग्लिश अ, सीरियल था एक लेकिन वो हिंदी में डब हो के आता था, आधे-आधे घंटे के एपिसोड आते थे। उसमें उस अ अ, व एक लड़का रहता है, उसकी बहन रहती है, उसका नाम विक्की रहता है, जबकि वो रोबोट रहती है और उसके पापा जब उसको घर लाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये मेरी बहन है। फिर बाद में धीरे-धीरे पता चलता है कि ये रोबोट है। बाकी पड़ोसियों को नहीं पता चलने देते थे वो लोग और उसकी वो कभी भी डम मतलब एकदम उसकी बैटरी लो हो जाती थी तो कभी भी बंद हो जाती थी वो उसकी बड़ी अच्छी सी कहानी थी।
हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। छा हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आपने वो देखा है एक य पपाया द सेलर?
वो मुझे अच्छा नहीं लगता था।
अच्छा ऑलिव उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो पालक खाया करता था, स्पिनच ताकत लेने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा
हाँ, पालक खाता था, उसको ताकत मिलती थी। <laughs> मोगली अरे! मैं मोगली तो भूल ही गई।
मोगली तो हाँ जंगल-जंगल अब म बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है। हाँ, वाक़ई वाक़ई वो भी देखिए बहुत ही अच्छा एक अ, उसका एक तो टाइटल सॉन्ग देखिए बड़ा ही खूबसूरत बन पड़ा था। चड्डी पहन के फूल खिला है। कौन सोच सकता है देखिए मतलब गुलजार साहब ने क्या ही खूब लिखा वो, है ना? बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए लेकिन कि अ, कभी आप ऐसे सोचती हैं कि क्या ऐसा होता है कि क्योंकि वो बचपन होता है इसलिए हम जो चीज़ देख लेते हैं, हमें वही अच्छी लगती है। तो क्या आज अगर आपसे कहा जाए वो देखें अ, वही सारे मतलब कोई एक खास नहीं। देखिए अ, जैसे कि टॉम एंड जेरी तो मुझे लगता है कि शायद आज भी सब उम्र के जो लोग हैं, सब उम्र वर्ग के जो हैं वो सभी देखना पसंद करते हैं टॉम एंड जेरी को तो। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के सीरियलों की बात की आपने, शोज़ की बात की, अगर आज आपसे कहा जाए कि आपको वक़्त दिया जाता है आप देखिए, आज भी आपको उतना ही मज़ा आएगा उन सब के सब अ, शोज़ के अंदर?
अरे गज़ब! क्या गाना था! बहुत। हाँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल।